Mmm, ya aku paham ya, Kak. Kakaknya tadi kan karena juga, eee, dari dulunya mungkin jarang olahraga gitu dari sekolah dan segala macam. Bisa banget, Kak, bisa banget karena ini aku memang, eee, sukalah, beda. Nah, gini, Kak, eee, Kakak, aku mau nanya dulu tujuan utama berolahraga nih karena apa ya? Eee, memang, e e udah concern tadi terhadap kesehatan ya, aku udah denger. Nah, apakah pengen memang, eee, mungkin menurunkan berat badan? Atau memang untuk stamina, untuk hidup sehat atau memang untuk hiburan nih, Kak?
Mhm. Mhm mhm. Mhm. Oke, yang pertama tadi yang kesehatan itu ya, Kak. Aku kayak, eee, melihat teman-temanku di sekitar tuh kayak bugar-bugar gitu loh rasanya seger-seger. Nah terus aku juga, eee, ini nih, Kak, sebenernya aku tuh pengen stamina ya tadi. Jadi aku tuh pengen lebih kuat gitu loh, Kak, kayak apa ya, bukan yang kayak kuat kayak Ade Rai gitu ya, tapi kayak, mmm, aku pengen ada ototnya sedikit terus jadi kalau kalau aku capek dikit tuh nggak gampang lemes, nggak gampang sakit, terus iya. Nah terus juga aku tuh pengen, eee, kalau aku makan banyak, aku nggak gampang gendut. Nah kayak gitu sih sebenernya.
Oke. Mmm, hmm. Ya. Ya. Mhm, paham paham. Oke. Iya. Oh, iya iya iya. Mmm, oke. Tadi juga aku mau name eee, mungkin nggak lem eee, jadi nggak yang lemak ya, Kak, ya? Eee, nggak gelember gitulah, jadi bukan yang memang jadi badannya tapi yang, eee, berotot aja ya. Masa ototnya ada. Oke, iya iya. Nah aku mau nanya lagi nih, Kak, Kakak ada kondisi kesehatan atau cedera mungkin bekas dari kecil atau apa yang perlu diperhatikan nggak, Kakak? Memang harus ini nih harus di disesuaikan gitu. Mhm.
Iya. Iya iya iya. Bener. Mmm, oke, paling sih cuma aku ada skoliosis sih tapi udah sembuh. Tapi aku nggak boleh olahraga yang kayak pilates gitu aku nggak boleh, Kak.
Oke. Ya. Oh, iya, oke oke. Nah
Mhm, karena skoliosis itu. Tapi yang lainnya nggak ada sih, nggak ada cedera yang lainnya.
Nah, kalo, mmm nah ini penting nih Kak, berapa banyak waktu per minggu yang bisa Kakak luangkan, dari kerjaan dan dari mungkin, eee, waktu untuk keluarga dan segala macem nih, Kak?
Mhm. Oke, sebenarnya cukup fleksibel. Aku tuh kerja dari jam 9, nine to five ya, Kak. Aku pulang ke rumah itu jam 6 udah pulang dan aku tuh biasanya di karena aku, eee, sebenernya nggak nggak yang apa ya, nggak yang berat-berat banget gitu ya, eee, be beban pekerjaan sehari-harinya. Jadi aku masih punya waktu tuh kalau pulang kerja tuh aku masih punya waktu terus weekend ya, mhm. Bener. Nah terus, eee, aku tuh di weekend juga kosong jadi weekend aku free banget buat olahraga.
Oke. Oke. Mhm. Masih punya stamina juga ya? Maksudnya ada ada tenaga ya untuk ber berolahraga. Oke oke. Iya iya. Pa Oke. Kalo waktu untuk keluarga mungkin weekend nggak juga? Atau bisa ya di luangkan?
Gitu. Bisalah kalau weekend itu biasanya kita kalau suka jalan-jalan ke mall gitu, tapi paling kayak siang baru berangkat jadi pagi tuh pagi weekend aku pasti punya lo waktu lowong. Gitu.
Oh, iya. Oke oke. Ya, paham paham. Nah, mungkin yang terakhir, aku juga mau nanya, eee, lebih suka sendiri atau memang yang ada tim bersama gitu ya, mungkin seperti olahraga badminton, eee, padel, dan lain-lain atau, eee, sendiri gitu ya? Dan fasilitas apa nih, Kak, yang tersedia? Misalkan di dekat rumah Kakak mungkin ada apa gitu.
Mhm. Mhm.